Et du coup, ouais, c'est vrai que quand j'ai je que je mettais ma tête sous l'eau, donc j'étais en train de flotter, tu vois, heu, à tu sais, sur le ventre, tu imagines le truc avec le masque, tubas et heu et tu vois une immense masse arriver vers toi et effe
Mmh mh. Ouais. Han! Oh, tu dois te sentir un peu les chocottes, hein? <chuckles>
Et alors ça va parce que je savais moi, j'étais pas trop stressé parce que je savais que c'était pas, heu, dangereux pour l'homme.
Oui, c'est vrai, ouais, en effet.
Ils ont aucun aucun intérêt à nous faire du mal parce qu'en plus de ça, il y a de la nourriture à côté, partout, enfin, c'est pas nous leur nourriture, donc j'avais pas trop peur, j'étais juste émerveillé <chuckles> dans l'idée, donc ouais, tu vois une immense masse arriver, là, en dessous de toi et puis, heu, j'ai j'ai fait à un moment, j'ai fait l'expérience, donc j'avais la tête qui était, tu sais, horizontale à l'eau et heu, je bougeais pas mes yeux et en fait, le temps que je vois de sa tête à la fin de sa queue, ça prenait vraiment beaucoup de temps tellement il était immense, tu vois et je tu sais, je mes et mes yeux étaient fixes ouais, mon regard était fixe et malgré ça, ça ça a duré super longtemps le temps que je regarde parce qu'il passait pile poil en dessous de moi, tu vois? <chuckles> C'était incroyable, donc ouais, une sensation, heu, ça c'était une sensation d'immensité et ça pour le coup, je pense que je l'ai aussi remarqué, quand j'étais pas bien, heu, vis-à-vis de mon couple et tout, même si je voyais des choses magnifiques, bah, tout était gris, tu vois? Ouais, ouais.
OK, bah, très bien. Ouais, tu m'étonnes, ouais. OK. Ah ouais! Le temps qui passe, devant ton regard, quoi? Ah génial! Punaise! Mmh. Ah ouais, ouais, c'est dommage, ouais.
En fait, tant que le cœur y est pas, je pense que tout est gris et sombre et du coup, c'est vrai qu'il y a eu, heu ouais, voilà et le le fait, du coup, d'avoir ces discussions et puis de d'avoir ce cet état d'esprit qui change, bah, ça m'a fait voir tout, heu, de nouveau avec de la couleur, tu vois et cette expérience-là avec les requins baleines je pense que c'est pareil, c'est une continuité et c'était c'était magnifique. Je pense que j'aurais été très mal à ce moment-là, j'aurais pas profité pareil du tout.
Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Tu perds la motivation pour le reste, quoi. Génial, ouais. Mmh. Ah ouais, ça aurait été trop dommage que tu fasses un peu le voyage de tes rêves, heu, que tu voilà, que tu as depuis tout petit et qu'au final tu puisses pas en profiter, que tu vives pas vraiment les expériences alors qu'en plus c'est des expériences fantastiques, donc heu, bah, heureusement que tu as réussi, heu, justement à changer un peu le ton état d'esprit et à profiter à fond, heu, de cette expérience, hein, franchement, heu, et z tu aurais envie d'y retourner, du coup?
Ah, beh, ouais. Ouais, c'est ça.

Ouais. Ouais, ça m ça m'est arrivé, heu, cette année. Alors, ouais, c'est récent, <chuckles> c'est très récent. C'était, bah, je peux même te dire le mois, je pense que c'était en avril, fin avril.
Ah oui! C'est récent. OK.
Hem. Ça a tout changé dans une période de ma vie, mais pas, heu ah quoique non, ça aurait p en fait non, ça ça a peu avoir des conséquences énormes, mais en gros, ça ouais, ça ça a changé beaucoup de choses.
Comment? D'accord, OK, et alors qu'est-ce qui s'est passé, heu, exactement, heu, q à qui as-tu parlé déjà? C'était à q d'accord.
Hem. Alors déjà, c'était avec mon père. C'est mon père qui m'a, heu, qui m'a donné un conseil. Ch glo globalement, c'est ça. Il m'a donné un conseil et et je l'ai trouvé un conseil paternel, exactement. Ça il m'a il je l'ai trouvé très logique ce conseil et j'y avais pas pensé tout seul. Heu, alors, je ouais, oui, bah, déjà, c'était très chouette. Je vais te mettre dans le contexte, heu, peut-être, hem.
Mmh. OK, le conseil paternel. OK. Chouette. Ouais.
Donc, c'était par téléphone et j'étais en Australie à l'autre bout du monde.
OK, d'accord. Très bien.
Alors, heu, en gros, si tu veux, il y a eu un gros problème, heu, c'était que je voulais partir absolument enfin, gros problème, heu, toute, heu, proportion gardée. Heu, que je voulais partir en Australie, heu, mais je suis en couple, donc heu, donc ma copine, elle, elle voulait pas, heu, que je parte évidemment! Et elle était vraiment contre, et donc mais moi, j'étais persuadé que ça allait bien se passer, je lui dis je devais partir 3 mois de base.
D'accord. Oui. Mmh. OK 3 mois, OK, c'est pas non plus 1 année, quoi.
Je devais pas, je devais faire 3 mois en Australie, revenir 1 mois pour elle et repartir 3 mois.
D'accord, ah oui, tu voulais te faire 1/2 année là-bas, heu, au moins, quoi.
Voilà, c'est ça, et du coup, heu On part sur ce principe là. Heu, moi, je dis à ma copine: «Ca va bien se passer, t'inquiète pas, heu, je vais je vais pas je vais pas changer au point qu'on va se quitter», enfin, tu sais, je lui je la rassure de tout ce que je peux. Elle, elle me dit qu'elle est vraiment pas sûre, et cetera, que ça va être compliqué, mais bon, au final, je pars quand même. Parce que j'avais vraiment besoin de partir. Je sentais que j'avais vraiment envie et besoin.
Mmh. Ouais, bien sûr, ouais. OK.